Nah, betul banget. Jadi, selain itu juga, menurut aku penting juga nih untuk milih platform juga yang yang yang kamu sukai, gitu. Kadang kan ada beberapa platform itu yang menurut aku konten-kontenya tuh terbuka sangat luas, misalnya seperti TikTok. Dia kan punya ekosistem, mmm, konten-konten itu sangat cepat, kemudian viral. Yang viral-viral dan yang FOMO-FOMO, jadi, mmm, cenderung menurut aku ada beberapa risiko-risiko yang perlu diperhatikan juga ketika kita tuh berselancar, mmm, di TikTok. Mungkin, mmm, dari segi, mmm, privasi dan konten-konten sensitif, mmm, aku bisa katakan bahwa mungkin belum terlalu fokus, mmm, untuk TikTok ini membenahi, gitu. Sering banget anak-anak yang, mmm, umurnya itu misalnya mas di bawah umur tapi mungkin takutnya tuh termakan konten-konten yang tidak sesuai.
Mhm. Platform, iya. Oh. Iya iya. Heeh. Benar benar. Yang viral tuh TikTok, ya. Oh. Iya. Iya. Iya. Masih dibawah umur gitu ya, Kak, ya? Mmm. Ah, iya sih, cukup ada resikonya tuh ya, beresiko buat orang-orang seperti itu. Nah, tapi kan tadi, Kak Kakak menyebut Instagram ya, eee, ininya, ie platform yang paling sering digunakan. Kenapa tuh, Kak, kenapa memilih Instagram dibanding yang lain?
Betul. Nah, Instagram ini aku pilih karena yang pertama memang orang-orang terdekatku juga berselancar juga di Instagram. Ya, orang-orang terdekat ya, terutama teman, kolega, pasangan, itu lebih sering menggunakan Instagram dibanding dengan, mmm, media sosial lainnya. Jadi, mmm, aku pun ingin mendekatkan diriku kepada komunikon komunikasi yang bagus, sehingga memilih, mmm, Instagram itu, mmm, menjadi platform yang cukup sering aku gunakan, yang utama lah bahasanya. Dan kemudian, mmm, aku merasa bahwa, mmm, Instagram ini cukup mudah nih membangun algoritma yang kita inginkan, karena aku tadi suka travelling dan memasak, maka ketika aku mengikut mengikuti 2-3 akun yang serupa, maka algoritmaku ini akan tampil, mmm, sesuai, gitu.
Semuanya lebih di Instagram, ya? Heeh. Iya. Mmm. Iya iya. Oke aja. Mhm. Oh. Heeh. Heeh. Sesuai ya, ses sesuai dengan, apa, ketertarikan kita, gitu ya.
Betul banget. Nah, jadi, sangat mudah untuk membangun, mmm, algoritma. Terus juga dari, mmm, isu privasi ya, jadi menurutku aku belum pernah mengalami, mmm, misalnya kayak kebocoran data, kemudian tiba-tiba ada konten sensitif yang lewat, itu nggak pernah sama sekali di Instagram. Jadi aku lebih menyukai ketika, mmm, aku berselancar di Instagram.
Ah. Privasi, ya. Mmm. Iya. Iya. Berarti Iya, berarti cukup aman lah ya tergolongnya Instagram, ya, Kak, ya.

Nah kalau di sisi positifnya, aku tuh banyak ketemu komunitas-komunitas yang bagus, jadi aku ti jadi aku kan, mmm, tinggal di suatu kota besar di Indonesia, aku berkuliah. Nah dari sana, karena aku hobi lari, aku cari nih komunitas-komunitas lari. Nah, dari sana, aku ini, dari sana aku juga ketemu nih teman-teman yang hobi lari juga dan, ha sampe aku tuh, mmm, ikut komunitas itu udah 2 tahun lebih. Dan itu menurutku, salah satu dampak positifnya, aku bisa ketemu orang, aku bisa berelasi dengan baik di sana, dan sampe itu aku juga dapetin pekerjaan itu dari komunitas tersebut.
Heeh. Komunitas ya? Heeh. Oh komunitas lari, oh iya, kalau sosmed mah, pusatnya komunitas ya. Oh. Mhm. Oh, itu sih, bagus banget Kak, itu berarti dampaknya positif banget ya? Iya, ya ya.
Mhm, betul.
Nah terus Kak, kalau dalam, kehidupan kampus, eee, ngaruh juga nggak tuh Kak, sosial sosial media?
Kalau kehidupan kampus di sosial media, mmm, tentu nih kita juga pake kan aku tergabung dalam panitia juga nih, pengurus himpunan mahasiswa. Nah, biasanya kita gunakan sosmed kita ini untuk acara tahunan kita betul, promosi acara tahunan, kemudian misalnya kita lagi ada, mmm, kegiatan danus, kegiatan lomba, dan sebagainya itu sangat membantu kami, ini sebagai panitia itu untuk menyebarkan acara, dan tentunya bisa menggaet lebih banyak peserta bahkan dari luar kota. Jadi, sangat membantu lah intinya promosi, dan komunikasi, kalau untuk, mmm, acara kampus.
Heeh heeh. Untuk promosi-promosi acara ya? Heeh heeh. Event. Heeh heeh. Iya. Lebih banyak massa ya? Oh, ah. Iya. Iya ya. Berarti dari pembicaraan kita ye sekarang ini, emang media sosial tuh salah satu fenomena sih Kak ya, bisa dibilang ya Kak ya, berdampaknya ke luas dan ini, berdampaknya signifikan gitu dalam banyak hal. Iya nggak sih Kak?
Betul, setuju banget. Betul betul, setuju banget. Berdampaknya tuh, ya, ke semua lini kehidupan lah, tadi juga ada sisi positif dan negatif tentunya.
Heeh. Iya iya. Iya. Mulai dari hal hal kecil yang kehidupan sehari-hari sampai yang bisa, mengumpulkan banyak orang itu, bisa tuh lewat sosial media tuh Kak ya, semuanya ya.
Betul banget, itu setuju.
Heeh heeh. Nah, terus Kak kira-kira selanjutnya bakal posting atau bakal scrolling apa nih, malam ini? <laughs>
Nah, kalau aku sih, ya tetap bakal ngelihat update-update, mmm, berita-berita terlebih dahulu, dan nanti juga pasti akan scroll konten-konten favorit aku mengenai travelling, dan memasak tentunya.
<laughs> Tetap ya, <chuckles> konsisten ya Kak ya, <chuckles> oke oke. Oke deh Kak, pembicaraan kita seru banget nih. Entar kita ngobrol-ngobrol lagi deh, soal sosmed.
Tetap dong. <chuckles> Oke, makasih banyak ya, udah nanya-nanyain aku.
Oke, makasih ya Kak. Iya. Bye-bye.

Nah, menurut aku sebenarnya, mmm, sosial media ini kalau ditanya ya, lebih banyak sisi positif atau sisi untungnya atau sisi negatif atau sisi ru sisi ruginya, hmm, aku mungkin akan jawab memang, hmm, ini ibarat pedang bermata dua, gitu. Betul, jadi, pers jadi perspektifnya itu tergantung bagaimana kita pengguna itu, eee, mengambil jalannya gitu. Kalau kita pengen yang lebih banyak dampaknya ke yang lebih untung, maka kita harus menjaga algoritma kita, orang-orang yang kita ikuti, itu siapa saja gitu. Kalau berbicara tentang ruginya itu banyak sekali, hmm, dari orang ada penipuan, kemudian, hmm, sampai orang, hmm, apa, aib-aib kemudian disebarkan misalnya ada selebgram kan waktu itu misalnya ada kasus atau skandal, kemudian juga, betul, ah, banyak juga yang ternyata tuh, hmm, tiba-tiba kayak ketipu enggak cuman barang, tapi ada juga ketipu secara, hmm, kisah romantis, yang pas ketemu ternyata itu cowok sama cowok misalnya. Iya, bukan cewek yang ditemuin, gitu. Nah.
Heeh. Heeh. Bermata dua, iya. Wah, analoginya menarik sekali. Heeh. Heeh. Iya. Betul. Setuju setuju. I Bener. Iya. <chuckles> Terlalu. Heeh, ke terlalu over sharing ya Kak ya, orang-orang itu. Heeh. Heeh. Ah, iya betul betul. Oh, iya iya iya, heeh, oh iya sih, emang banyak kasus-kasus yang aneh ya kayak muncul di sosmed tuh. Yang tadi kita enggak nyangka gitu ya. Iya iya iya, menarik banget, nah, Kak, eee, tadi kan ngomongin itu ya kayak berita-berita yang, eee, kurang kurang positif lah gitu ya. Nah, gimana sih, intinya haru kita harus bijak aja gitu Kak ya bersosmed ya, harus bijak memilih, apa yang pengen kita lihat, itu enggak sih Kak?
Hmm. Betul, memang pedang bermata dua. Mmm. Betul betul banget. Jadi, hmm, kita tuh harus memilih konten mana, kemudian kita tuh harus nerapin juga filter-filter, eee, misalnya, kalau dirasa suatu konten atau suatu akun, kita tidak nyaman nih melihat konten-konten mereka, maka aku lebih nyaranin untuk berhenti ikutin atau unfollow, begitu. Karena pasti mempengaruhi dong, ke mood kita, kemudian ke pikiran kita sehari-hari, begitu.
Heeh. Heeh. Iya, ya. Bener, ja Mhm. <sniffs> Iya benar benar. Iya intinya jangan jangan nge-like atau jangan komen terhadap, konten-konten yang kayak gitu aja, gitu kan.